อยากจะทราบเลยค่ะว่า อาหารเนี่ยช่วยให้คุณน่ะค่ะ ปรับตัวได้ยังไงบ้างคะ?
อืม พอถามคำถามนี้นะคะ นึกถึงตอนที่ตัวเองอะจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเลยอะค่ะ คือพูดง่าย ๆ ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเนี่ย เราก็จะไม่ค่อยแบบอยากอาหารไทยมาก ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่เกิน 10 วันเมื่อไรเนี่ย ก็คือจะต้องถึงขั้นโหยหาความรักความเมตตากันเลยเสียทีเดียว
อา อา อ๋อ เหมือนประมาณว่า ห่างหายไปนานก็ทำให้หวนถึง อะ อ่า เขาเรียกว่าอาหารของ ของไทยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ใช่ค่ะ ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วอะ ในส่วนตัวเลยนะคะ คิดมาตลอดว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก คือถึงแม้ว่า ใช่ คือถึงแม้ว่าอาหารของประเทศอื่นน่ะ บางเมนูเราก็คิดว่า เออ มันก็อร่อยดี ใช่ไหมคะ แต่สุดท้ายอะถ้าถาม ถามเราอะว่าแบบคิดว่า อาหารประเทศอะไรอร่อยที่สุดในโลก? เราก็จะตอบว่าเป็นอาหารไทยเนี่ยแหละค่ะ อืม
อืม อันนี้จริง <chuckles> ค่ะ ค่ะ
ดังนั้นน่ะ ตอนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ? เราก็จะโหยหาแบบความเผ็ด ความแซ่บ ความนัว ความแบบลงตัวของอาหารไทยอะค่ะ ดังนั้นมันก็เลยจะเป็นที่มาให้เราเนี่ย จะต้องฝึกทำอาหารน่ะค่ะ ตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศ
อ่า แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมี ม มีเมนูหนึ่งที่แบบว่าคิดถึงอาหารที่ไทย คิดถึงบรรยากาศที่ไทยมาก ๆ เลยใช่ไหมคะ? พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า เมนูนั้นน่ะเป็นเมนูอะไรคะ?
ค่ะ ได้เลยค่ะ คือต้องบอก อ ต้องเกริ่นก่อนนะคะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย ก่อนที่จะไปต่างประเทศอะ เราเป็นคนที่ไม่ทำกับข้าว ไม่ทำอาหารเลย ไม่เข้าครัว <chuckles> เมนูเดียว เอ่อ ไม่เชิงว่าเมนูเดียว แต่ว่าเมนูที่ทำอย่างบ่อย ๆ อะ ก็คือมีแต่มาม่าเลย ก็คือพวกแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะ เรา
ค่ะ โอ้ ก็เหมือนเป็นสำเร็จรูปมา แล้วก็เอามาอุ่นร้อนใหม่อีกที ใช่ไหมคะเนี่ย?
ใช่ค่ะ ก็คือทำเป็นแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลย แล้วก็โอเค อาจจะมีพวกไข่เจียว ไข่ตุ๋น อะไรอย่างงี้บ้างเนาะ แต่ว่าตอนรอบล่าสุดที่เราไปอยู่ Australia 1 เดือน อะค่ะ คือด้วยความที่เราว่างมาก เราไม่มีอะไรทำ คือวัน ๆ อยู่แต่บ้าน เราก็เลยรู้สึกว่า แบบ เออ มันเลยทำให้เราโหยหาแบบประเทศไทย อาหารไทยเยอะกว่าเดิม อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเข้าครัวค่ะ หัดทำต้มยำกุ้ง
อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้เป็นเมนูที่แบบว่า แบ เมนูเนี้ยคือต่างชาติก็รู้ แล้วก็ให้เป็นแทบจะติดอันดับ 1 ด้วยใช่ไหมคะ? แล้วอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่า เราไม่ได้มีพื้นฐานในการทำอาหารใช่ไหมคะ? แล้ววันที่ไปเอาไอ้ความรู้ หรือเทคนิคในการทำอาหารอะค่ะ สามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนคะ? ในตอนนั้นน่ะค่ะ
ใช่ค่ะ อือฮึ เราเป็นแม่บ้านยูทูบค่ะ <laughs>
อ๋อ โอเคโซ เก็บไว้ได้เลย อันนี้ใช่ไหมคะ ดูคลิปใช่ไหมคะ? ให้เป็นคุณครู ดู ดูคลิปแล้วก็ทำตามคลิปใช่ไหมคะ? อ๋อ
<gasps> ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็คือเราอะจะต้องเหมือนดูคลิปก่อน แล้วเพื่อที่ ที่จะดูว่าแบบ เอ๊ะ! ของสูตรของคนไหน มันน่าจะอร่อยน่าจะถูกปากเราที่สุด พอเราเลือกได้อะเราก็จดพวกวัตถุดิบใช่ไหมคะ แล้วก็เรียกเพื่อนคนออสเตรเลียเนี่ยแหละ ไปหาวัตถุดิบตามรายการที่เราจดเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะสิ่งที่หายากมากที่สุดในการทำต้มยำเนี่ยที่ออสเตรเลีย ก็คือ ข่าค่ะ <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ คืออะไรคะเนี่ย? เอ๊ะ! อ๋อ ค่ะ เพราะว่ามันเป็นเครื่องสมุนไพรที่แบบว่า อา ค่อนข้างที่จะ ฉ เฉพาะหน่อยเนาะ คือมาจากประเทศไทยใช่ไหมคะ? ตะไคร้ ใบมะกรูดเนี่ย คือยังพอหาได้ใช่ไหมคะ? แต่ข่าเนี่ย หาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ? อือ
ใช่เลย ใช่เลยค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอื่น ๆ ใด ๆ ตะไคร้ มะกรูด อะไรเงี้ย เรายังหาได้ตามซูเปอร์มาร์เกตค่ะ แต่ข่าในซูเปอร์มาร์เกตไม่มีเลย คือต้องไปหาตามแบบตลาดที่แบบเป็นตลาดเปิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตลาดของสด ตลาดที่แบบมีคนจีนมาเปิดร้าน อะไรอย่างเงี้ย อืม เราถึงจะหาซื้อได้แล้วราคา ก็คือแพงมาก
ค่ะ อ๋อ ค อ๋อ แน่นอนเลย เพราะว่ามันเป็นของที่หายากใช่ไหมคะ? อันเนี้ยเขาก็เลยสามารถอาจจะอัปราคาเพิ่มขึ้นได้ เพราะว่าคือหาไม่ได้ที่ไหนแล้วจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมันจำเป็นน่ะค่ะ อ๋อ ค่ะ
ใช่ค่ะ ก็คือข่าแง่ง แบบแง่งเล็ก ๆ แง่งหนึ่งนะ ฿200 อะ
โอ้โฮ เป็นเงินไทยค่อนข้างแพงเลย ค่ะ
แล้วคือเราอะ เราอยู่ในประเทศไทยที่แบบว่า อุ๊ย ข่า อันละกี่บาท? ยี่สิบบาท เราได้อันเบ้อเร่อ อย่าง งี้ <laughs>
สิบ อา กำละ ฿10 เนาะ แบบครบชุดเลยเครื่องต้มยำ ใช่ ใช่ ค่ะ <chuckles>
เออ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า แบบ เออ แต่ว่าไม่เป็นไร เราอยากกินมากแล้วตอนนั้น อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบว่า อะ ก็ซื้อ ซื้อวัตถุดิบไปทำ ทำ ๆ ๆ ก็แบบว่า เออ ก็อร่อยดีนะ อะไรอย่างงี้ แล้วก็บอกว่า
อืม ค่ะ
คือมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า แบบ เออ หายอยาก แล้วก็หายคิดถึงบ้านไปได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ย คือตอนที่ทำต้มยำครั้งแรกอะ เราทำหม้อใหญ่มากเลย เพราะว่าเรากะพวกน้ำ อะไรอย่างงี้ ไม่ถูก ใช่ไหมคะ ก็ทำไปแบบหม้อใหญ่ หม้อเบ้อเร่อเลย กินไปได้ 3 วัน เลย
ค่ะ โอ้โฮ อันนี้พออุ่นไปเรื่อย ๆ น่าจะอร่อยกว่า กว่าเดิมที่ทำวันแรกอีกใช่ไหมคะ? เอ๊ อย่างเงี้ยค่ะ อา ใช่ ๆ อันนี้ก็ถือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะ เอ๊ เท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าการทำอาหารของคุณเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับว่า ชีวิตมี มีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นในการทำอาหารใช่ไหมคะ? เพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศ ไปอยู่ที่แบบว่า มันเตรียมตัว อย่างเงี้ยค่ะ อาหารเนี่ย ก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณเนี่ยค่ะเลือกทำได้มากที่ ส ที่สุดในชีวิตประจำวัน ถือว่าอันเนี้ย เป็นเรื่องดีไหมคะ? ในการทำอาหารน่ะค่ะ จะได้ไม่เหงา
ใช่ เพราะมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ อะค่ะ ค่ะ <chuckles> คือ ก็จริง ๆ ก็ใช่นะคะ เพราะว่าพอเราว่างปุ๊บอะ ต้องบอกว่า อย่างที่บอกตอนแรกนะว่า ปกติเราเป็นคนไม่เข้าครัว แต่พอไปอยู่ที่นู่นน่ะมันว่างมาก แล้วเราแบบ เราทำงานบ้านเสร็จมันก็แบบไม่มีอะไรทำแล้ว ไรอย่างเงี้ย เราก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เออ มานั่งทำอาหาร ก็เดี๋ยววันนี้ทำต้มยำ พรุ่งนี้ทำพะแนงไก่ วันรุ่งขึ้นทำยำวุ้นเส้น วันถัดไปทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก อะไรอย่างเงี้ย แบบมันก็เลยทำให้เราแบบว่า ได้แบบฝึกการเข้าครัว ได้ฝึกการทำอาหาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะมาก ๆ เลย เออ คือ
อะฮะ ค่ะ ค่ะ เฮ้ย โชคดีจังเลย ค่ะ อืม โอ้โฮ เป็นกิจกรรมที่ดีเลย จากคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลย ไม่เก่งเลย แต่ว่า โอ้โฮ มา แทบจะเป็นเชฟได้ 1 ท่านแล้ว ตอนที่จะไปอยู่ต่างประเทศน่ะค่ะ ฟังดูแล้วอะ ค่อนข้างจะเก่งมากเลยอะ รู้หลากหลายเมนูมาก ๆ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เมนูมื้อไหนหรือว่ารสชาติอันไหนที่พี่ทำแล้วรู้สึกว่ามัน มันเกินคาด คือรสชาติมันเกินคาดกว่าที่พี่ พี่ตั้งเป้าว่าตัวเองจะสามารถทำได้อะค่ะ มีเมนูไหนบ้างไหมคะ?
<laughs> ก็มีนะคะ คือเอาจริง ๆ แล้วเนี่ย ต้มยำเนี่ย มันก็เซอร์ไพรส์เรามากแล้ว เพราะว่าจริง ๆ ก่อนหน้าที่เราจะไปอยู่ที่นู่นน่ะ เราเคยลองทำต้มยำกุ้งที่บ้าน ที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยแหละ เราเคยทำแล้วค่ะ แต่ว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร คือถามว่ากินได้ไหม? กินได้ แต่ว่า ณ ตอนนั้นน่ะ เรายังไม่รู้แบบ ในเรื่องของการบีบมะนาวว่า เออ เขาห้ามบีบใส่น้ำเดือด อะไรอย่างงี้ เพราะมันจะทำให้มะนาวขม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อา
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
รอบนั้นน่ะ ต้มยำเราขมมาก <laughs>
อืม ต้มยำขม อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะคะเนี่ย มะนาวก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แล้วพี่คิดว่ามันมีปัจจัยอื่นไหมคะที่ อ ขม? อาจจะเป็นเม็ดมะนาว หรือไปกินโดนเม็ดมะนาวไหม? เพราะว่าไอ้เม็ดมะนาวก็ ด สามารถทำให้ขมได้เหมือนกันนะคะ
อืม คือต้องบอกว่า อา ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้หรอก เพราะว่าเราอะ ก็คือการทำครั้งแรกเหมือนกัน ที่ประเทศไทยเนี่ย เราทำครั้งแรกเลยที่ไม่ได้ใช้เป็นพวกผงสำเร็จรูป อะไรเงี้ยค่ะ อืม พอทำปุ๊บมันก็ถึงขั้นบีบมะนาว แล้วเราก็ไม่ได้ปิดไฟก่อน แล้วก็บีบมะนาวลงไปในน้ำเดือดเลย แล้วสุดท้ายอะ มันก็คือขมติดปลาย ปลายลิ้นมาเนาะ เราก็เลยรู้สึกว่าแบบ อะ มันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไร แล้วพอไปอยู่ที่นู่นน่ะ เราก็ คือเราคุยกับแม่ แม่ก็บอก "เออ มันน่าจะเป็นเพราะอันนี้" แล้วพอไปอยู่ที่นู่นเราก็เลย อะ โอเค งั้นเราก็ดับไฟให้มันเรียบร้อย ให้มันเย็นลงนิดหนึ่ง แล้วค่อยบีบมะนาว โอ้โฮ! ก็คือแบบอร่อยเลย ใช่ไหม แล้วพอเราเริ่มมั่นใจในเมนู ฝีมือเรา
ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ
เราก็มีไปเชิญเพื่อนบ้านมา <laughs>
อ๋อ เหมือนกับว่ามา มาลองชิมใช่ไหมคะ? เหมือนกับว่าให้ลองชิมใน ส ในรสชาติที่เราทำแล้วก็จะดูฟีดแบ็กใช่ไหมคะ? ว่า สำหรับเขาน่ะ อาหารที่ ถือว่าอร่อยหรือยังใช่ไหมคะ? ประมาณนั้นไหมอะ?
ใช่ ก็ด้วยค่ะ ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วอะ คือคนในละแวกนั้นน่ะไม่มีคนไทย แล้วเราอะก็รู้สึกว่า เอ๊ย จริง ๆ อาหารไทยมันก็แบบไปทุกที่ใช่ไหมคะ เราก็เลยบอกว่า เออ ตอนนี้เรามั่นใจในฝีมือเราแล้ว เราก็เลยบอกว่า เออ งั้นลองไปชวนเพื่อนบ้านเนี่ยมากินอาหารไทยดูดีกว่า แล้วเราก็ทำเป็นเหมือนแบบไทยกึ่ง ๆ บุฟเฟต์อะ ก็คือหมีทำหลาย ๆ อย่าง ทำแบบ
อืม อ๋อ ค่ะ อา แล้ว <chuckles>
ผัดผักน้ำมันหอย อะไรอย่างเงี้ย ทำยำวุ้นเส้น ทำบะหมี่ ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก ทำไก่ทอดแบบปีกไก่ทอดเกลือ อย่างงั้นน่ะค่ะ
อือหือ ค่ะ มีแต่เมนูกลืนน้ำลายทั้งนั้นเลยนะคะ เนี่ย <chuckles>
เรา <laughs> ใช่ แล้วก็แบบ อ่า ต้มยำกุ้ง แล้วก็มีพะแนงด้วย อะไรเงี้ย เออ เราก็ทำเหมือนลักษณะ เหมือน ก็เป็นสไตล์คนไทยเนาะที่ทำกับข้าวหลาย ๆ อย่าง อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ตักข้าว แล้วก็ อ่า ใครอยากทานอะไรก็ตัก ตัก ตักเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ก็สรุป ค่ะ
ค่ะ อืม แล้วในตอนนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงคะ? โอ้โฮ กระแสตอบรับในตอนนั้นน่ะค่ะ เป็นยังไงคะ กับอาหารไทย? อือ ค่ะ
ดีมากเลย ดีมากเลย คือทุกคนก็บอกว่าแบบอร่อย คือเอาจริง ๆ นะ เราไม่ได้แบบอะไรนะ มันมีบางเมนูที่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้อร่อย หรอก <laughs>
อ๋อ แต่หมายถึงว่า <chuckles>
แต่เขาอาจจะไม่รู้รสชาติออริจินอลว่า รสชาติออริจินอลมันควรจะเป็นแบบไหน อะไรอย่างเงี้ย คือมันค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับเขา
อ๋อ ใช่ไหมคะ เหมือนไม่มี เออ ไม่มีตัวเปรียบเทียบ ก็คือได้กินอย่างนั้นแแล้วก็ ก็คือว่า อร่อยไปเลย แต่จริง ๆ อะค่ะ อาหารพี่ทำมันก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว อร่อยแล้ว แต่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถอร่อยได้กว่านี้อีกใช่ไหมคะ? อา
ถูก ใช่ ๆ มันประมาณนั้นแหละค่ะ คือ เพราะว่าเราชิมเอง เราไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยนะ แต่ว่า โอเค บางอย่างมันอาจจะติดหวานเกินไป แบบ อะ เราอาจจะใส่น้ำมันหอยเยอะไป อะไรอย่างเงี้ย อืม หรือว่าใส่น้ำตาลเยอะไป เราก็รู้สึกว่า เออ มันอาจจะติดหวานเยอะไปนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่โดยรวมอะ มันก็มีแบบเปรี้ยวหวานมันเค็ม ครบรส
ค่ะ ค่ะ นั่นแหละ นั่นแหละ ค่ะ อืม คือลงตัวกลมกล่อม อา โอ้โฮ พูดเสียหิวเลยค่ะ <chuckles>
ใช่ ซึ่งวันนั้นน่ะ ถูก แล้วจะบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย เราโคตรภูมิใจในตัวเองเลย จากคนที่แบบไม่ทำกับข้าว แล้วก็เป็นแม่บ้านยูทูบ <laughs>
ใช่ จากคนที่ทำแต่มาม่า เนี่ยหนูฟังพี่หนูยังยิ้มตามเลย มีแต่เมนูที่หนูชอบกินทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะไอ้พะแนงอะค่ะ หนูยังทำไม่เป็นเลยนะ หนูยังแบบ โอ้โฮ พี่ พี่เขาทำไมเก่งจังอะ อันเนี้ยต้องยกให้แบบว่าความไกลบ้านไกลเมืองเลยนะคะเนี่ย ที่ทำให้พี่แบบ โอ้โฮ ทำตัว เริ่มทำอาหารแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่ง แล้วก็ถือว่าเป็นเชฟได้ 1 ท่านเลย ไปอยู่ต่างเมืองนะ ถือว่า โอ้โฮ คิดถึงอาหารประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องแล้วค่ะ พี่สามารถทำกินเองได้ ตัวเองเลย เอ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มีเมนูไหนที่แบบเป็น เดอะเบสต์ สำหรับพี่อะค่ะ คือมันดีที่สุด เวลาเหงา ๆ คิดถึงไทย คิดถึงพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กินเมนูเนี้ยแล้วหายเหงา หายเครียด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเมนูสัก 1 เมนูไหมคะ? ที่แบบว่า โอ้โฮ ต้องยกให้ที่ 1 เลยอะค่ะ
อืม ใช่เลยค่ะ ค่ะ จริง ๆ อ่ะ ต้องบอกว่าตัวต้ม ทุกอันที่เราทำอะเป็นเมนูที่เราชอบตอนที่อยู่ไทย แล้วก็รู้สึกว่า เออ เราก็ทำแล้วมันก็หายคิดถึงบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เมนูที่เราชอบกินที่สุดมันก็คือ ต้มยำกุ้งกับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก ที่เรารู้สึกว่าเราทำบ่อย อืม
ค่ะ อา นั่นแหละ หนูก็ชอบ ค่ะ อืม ไม่มีอะไรแพ้ต้ม ค่ะ อืม แล้วทุกวันนี้ทำบ่อยอร่อยหรือยังคะ? สามารถเปิดร้านได้หรือยังคะเนี่ย?
เพราะว่า <laughs> ยังไม่ถึงขั้นเปิดร้านค่ะ แต่ว่า ก็ตอนนี้อยู่ไทยถามว่าให้ทำ ทำได้ไหม ก็ทำได้ อืม แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำ
อืม ค่ะ เอ๊ะ! แล้วทำไมต้องทำได้ไหม หรือว่าถ้า ถ้าเลือกได้ก็คือกินดีกว่า ซื้อกินดีกว่า หรือว่าอะไรประมาณนั้นหรือข่าว หรือเปล่าคะ? <chuckles>
ใช่ คือ อยู่บ้านเราอะมันถูก เราซื้อกินมันถูกกว่าไง
อา ใช่ ๆ วัตถุดิบ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา
แล้วก็ ถูกกว่าก็เรื่องหนึ่ง ไม่ต้องมานั่งล้างหม้อ ล้างจาน อะไรอีก ก็เรื่องหนึ่ง เพราะว่าการทำอาหารน่ะ มัน
อา สะดวก เน้นสะดวกสบาย อา ค่ะ
เตรียมเยอะนะคะ มันเตรียมเยอะแล้วแบบ อะ ทำเนี่ยก็ใช้หม้อ ใช้จานไปไม่รู้ขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนที่อยู่ที่นู่นน่ะเรารู้สึกว่า
<smacks lips> อา
เขามีพื้นที่ ครัวเขาค่อนข้างกว้าง เราก็ค่อย ๆ แบบ อะ นั่งเตรียมเครื่องแล้วก็ใส่จาน ใส่ชามเล็ก ๆ ทำเหมือนแบบว่ารายการทีวีอย่างงี้เลย หั่นแล้วก็ใส่
เหมือนอารมณ์เพลิน ๆ เนาะ ทำไปเรื่อย ๆ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? แก้เหงา อา
ใช่ คือแบบ อะ ค่อย ๆ หั่น ค่อย ๆ แล่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ อะ วางไว้สวยงาม แบบเป็นจาน ๆ เล็ก ๆ แล้วพอถึงเวลาเราค่อย ๆ เททีละอย่างเหมือนรายการทีวี อย่างงี้เลย แต่พอมาบ้านเราอะ พื้นที่ครัวเราไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนอยู่ที่นู่น อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ เราขี้เกียจทำ อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบ 1 พื้นที่น้อย 2 อากาศก็ร้อน สาม กว่าจะต้องมานั่งล้างถ้วยล้างจาน อะไรอีกเงี้ย มันก็เยอะ แล้ว สี่ อาหารที่บ้านเรามันถูก แล้วมันก็มีพวกแบบเดิลิเวอรีส่ง สะดวกสบาย อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ต้องมานั่งทำเอง แล้วก็เราก็การันตีได้ว่า มันอร่อยชัวร์ ไม่ต้องมาลุ้นเหมือนเรา ทำ เองใช่ ไหมคะ?
ค่ะ อ๋อ <chuckles> ค่ะ อา อา ใช่ ๆ ค่ะ อุ๊ย! แต่อันที่พี่แชร์มาค่ะ ก็สามารถทำให้หนูรู้ได้เลยนะว่า คนที่จากแต่ก่อนทำเป็นแต่บะหมี่อะค่ะ พอถึงจังหวะที่มันจะต้องแบบช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็อยาก ต้องการมาก ๆ จริง ๆ อะค่ะเอาเข้าจริง ๆ แล้วก็สะ กับข้าวได้แล้วก็ถือว่า อร่อยได้เหมือนกันอันเนี้ย ก็คือ โอ้โฮ! สุดยอดมากเลยค่ะ อา
อือฮึ ใช่ เอาจริง ๆ อะ ก็มีเพื่อนที่ไปแต่งงานอยู่เมืองนอกเหมือนกัน เราก็บอกเขา เขาไม่ทำกับข้าวเหมือนกัน เราก็บอกเขาเชื่อสิเดี๋ยวเธอก็ทำ <laughs>
อา เพราะว่าความอยากใช่ไหมคะ? ความอยาก แล้วก็แบบมันอยากกินจริง ๆ มันก็ต้องทำเป็นเนาะ โอ้! วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ
<gasps> ใช่ ค่ะ สวัสดีค่ะ